<laughs> Oui, c'est clair. Ouais, puis on est même plus étonné, alors que c'est des trucs qui sont, heu, qui sont fous quand même. <chuckles>
Hein? Ouais. Ah. Ah ouais. C'est devenu une routine, ouais.
Ouais. Demain, on aura des voitures volantes, on dira OK, <chuckles> c'est pas grave. <chuckles>
Ah ouais. Ouais, ouais, oui, oui, c'est bah oui parce que c'est oui, oui on a t bah <chuckles> et il y a du monde. On parle de plus en plus des voitures autonomes, heu, ce qu'on aurait pu imaginer ça qu'une voiture, heu, autonome là, il y a pas de conducteur, c'est, heu, c'est c'est c'est c'est incroyable, puis on en parle de plus en plus, donc j'ai l'impression que ça va se démocratiser dans le futur ça, aussi.
<laughs> Heu <chuckles> ouais. <chuckles> Bah ouais. Ouais, ouais. C'est dingue. Mmh mh. Ah ouais, ouais c'est clair, ouais. Ça va vite, hein.
Ah alors rien que ça, heu, après, heu, on va pouvoir avoir des voitures volantes, alors je sais pas comment ça va être le trafic, heu, dans l'air, mais heu
<chuckles> Voilà. Ah, heu pour se dire, on a déjà commencé les voyages spatiales et tout heu, <chuckles> les ouais, les les le touris le tourisme spatial où ils vont envoyer des des gens dans l'espace, <chuckles> c'est dingue.
Ouais. Ah oui, oui exactement, on pourra aller passer des vacances, heu, les vacances d'été, heu, sur la planète Mars. Bah tiens.
Ouais. <chuckles> <laughs>
Pour les plus riches, plus ça va rester cher, heu, très longtemps certainement, mais peut-être qu'au bout d'un moment, heu, ça deviendra, heu, je pense, quand c'est c'est oui ça deviendra beaucoup moins ab abordable, heu, <chuckles> pour tout le monde, je sais pas. Parce que
Ouais. Ouais, banal. Ouais. <chuckles> Ouais, ç'est vrai
déjà de 1, heu Ah oui.
Ça va être banal en plus. Ouais. Peut-être on ira plus vite aussi dans l'espace. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent moi je vois l'intelligence artificielle pour faire des nouvelles ressources, des nouveaux carburants, des des nouvelles énergies, des trucs comme ça.
Ah oui. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais peut-être qu'ils vont pouvoir nous aider avec ça parce qu'on est un petit peu en retard là-dessus. les sources d'énergie ça n'apporte pas, heu heu, suffisamment vite. Il y en a il y en a quand même, mais bon, d'ici 25 ans, est-ce qu'on se on se sera débarrassé de toutes les de du carburant
<chuckles> Ouais, heu, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Puis Ouais. L'intelligence artificielle, elle est pas encore assez développée pour nous pour nous aider, parce qu'elle peut pas réfléchir, mais enfin, elle peut pas elle peut pas aller à un niveau poussé, mais bientôt, heu, qui sait, elle pourra elle pourra trouver des réponses qu'on a pas et tout, ce serait bien.
Hein. On va le pouvoir bientôt oui Ouais. Incessamment sous peu, heu, ça, ce sera, heu, ce sera devenu une, heu, une partie de, heu, de notre vie quotidienne.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais et puis nous, pour se sentir mieux, on aura on pourra avoir plus de temps pour pour le plaisir peut-être, je sais pas. <chuckles>
Ouais, ex